El amar es un un verbo, es una acción. Este, sería el árbol que nos da el fruto que es el amor. Entonces, en ese sentido así, eh, si yo quiero que un limonero me dé fruto, tengo que hacer que crezca el arbolito. Si yo quiero que el naranjo me dé naranjas, pues, tengo que cuidar y procurar ese arbolito. Y en ese sentido, yo procuro procuro sembrar y cuidar el arbolito, y eventualmente, eh, naturalmente, y y por sí solo, el amor llegará, ¿no?, que es el amor más genuino. Este, a veces no llega, bueno a veces no llega. También hay hay situaciones donde se pierde la cosecha pero pero yo por eso, eh, privilegio el dar.
Ujú. Sí. Ujú. Mm, que tienes que sembrar. Ujú. Eso es importante, ¿no? <laughs> Okey. ¿Y te ha pasado? ¿En qué momentos, en qué relaciones en las que has dado y no has recibido lo que esperabas a cambio? ¿O siempre has tenido esa mentalidad como muy sin expectativas?
Bueno, mira, eh, en realidad creo que sí. Este, y en ese sentido, eh, es el momento donde tú dices: "Bueno, este arbolito, este, pues, no va a dar, ¿sí? Ya ya lo cuidamos varios años, ya le pusimos, este, eh, su su abono, ya le estuvimos invirtiendo tiempo y estuvimos agachados ahí, eh, ya lo trasplantamos incluso y y no pudo dar". Pues, es tiempo ya de de de dejar de cuidar o de arrancar ese arbolito. Entonces, este, pero pero ha sido 1 o 2 ocasiones. Yo yo pienso que en el común de las de las situaciones, las personas, este, amadas, eh, tienen como respuesta el amor.
Abono. Ujú. Ujú. <laughs> También. <chuckles> Claro. Ujú. Valoran eso.